Oh, itu dengan ini, durasi yang sama gitu? Durasi lari?
Dengan durasi yang sama, benar. Aku iya, aku biasa 1 jam, 1 jam sih, berdasarkan durasi.
Oh, kok bisa gitu Kak? M oh, kok bisa lebih capean berenang ya, Kak?
Mungkin karena mungkin secara teknik gitu ya, mungkin aku juga kurang tahu apa apa, aku aku belum bisa bilang aku ahli perenang, nih.
Mmm, oke, <laughs> oke oke. <laughs> Oke oke oke. Wah, mhm.
Tapi, secara eee, aku berenang gaya apapun gitu ya, gaya dada gaya bebas itu
Mmm.
mungkin dua tiga kali lapangan udah ngos-ngosan gitu, pas keluar air udah udah udah udah kayak gitu gitu. Iya, karena mungkin padahal aku tarik napas gitu ya, maksudnya berenang yang benar gitu, tapi masih lebih capek sih daripada lari. Tapi kalau lari emang gimana tuh?
Udah bisalah ya? Mhm. Oh oh, bisa ngos-ngosan juga ya, berenang ya? Oh. Mmm. Hmm. Pernah share ini gak mhm, tapi kalau lari memang enggak, Kakaknya dulu aja.

Oke. Jadi kalau lari emang, eee, lebih berasa sih keringatnya dan lain-lain sih gitu kan.
Mmm. Oh, iya ya. Mungkin karena di air mungkin ya, Kak, ya? <laughs> Tapi ini pernah share-share pernah berbagi tips gak sih Kakaknya tentang, eee, cara membangun kebiasaan ini ke teman-teman Kakak gitu? Mungkin ada yang pernah be apa, minta tips gitu, "Gimana caranya sih kok kamu lari terus, berenang terus" gitu, "gak berhenti-berhenti?"
Iya, jadi enggak berasa ya. <chuckles> Oke. Aku sebagai tips ya, aku akan selalu bilang mulai dari hal kecil sih. Kayak, eee, yang tadi ya, jadi aku iya, mungkin kalau aku tadi ngomong tentang temen aku lagi yang, eee, dia nge-gym gitu ya, itu mah mungkin cuma satu dari sepuluh, mungkin sembilannya lagi ya udah mereka bayar gym 1 tahun datang 1 minggu, abis itu jadi donatur doang gitu ya, mungkin ada yang kayak gitu. Iya kan, jadi kayak iya. Maksudnya itu kan yang terjadi banyak hal gitu. Jadi terakhir aku juga, eee, sebelum aku melakukan investasi besar gitu, aku beli, eee, smartwatch, aku beli, eee, kacamata renang gitu ya, beli beli baju celana lari gitu ya, itu, eee, aku pastiin dulu kalau aku ini benar-benar mau melakukannya gitu.
Pernah enggak, Kak? Mhm. Mhm. Iya, niat hal kecil gitu ya? Oh, iya. Mhm. Oh. Heeh. Wah. Wah, enak gym-nya ya. <laughs> Mmm, oke. Mhm mhm. Mhm, mmm. Mhm.